إن أنا بافكّر دلوقتي اشتري air fryer يعني أنا ما فك ما ب كنتش اشتريتها أو ما كنتش فكّرت إن أنا محتاجاها لإنّي قُلت يعني air fryer دي يعني فُرن آآ فاللي هو خلاص أنا هاحط الأكل في الفُرن، بس الأكل في الفُرن بياخد وقت طويل جدًا عشان يستوي، بالنسبة لي يعني يا إمّا بيتحرق، آآ وبعدين البانيه في الفُرن ما ب <tsk> مش بانيه يعني <laughs> فاهم؟ الفكرة بالنسبة لي غلط <laughs> البانيه لازم في زيت بالضبط.
إمم. إمم. آه، آه. أنتِ متعوّدة عليه بالشكل ده، متعوّدة عليه بالشكل إن هو يتقلي ويتاكل بالشكل ده ف فكرة الair fryer دي صعبة شوية أو ممكن ما تدّيكيش الطعم اللي أنتِ متعوّدة عليه، ما بتحسّيش إنّها فرخ أصلًا.
إمم. آه. بالضبط كده اللي هي دي حاجة يعني حاجة م مختلفة تمامًا crispy والّا حاجة تانية من اللي هُم بيعملوها في الفُرن دي، لكن مش بانيه.
آه. أيوه، أيوه. طَب ما تحكي لي عن أكلة أنتِ بتحبي تطبخيها كده مهما كان يعني كان فيها تعب، أو أكلة حتى اتعوّدتِ عليها جديد إن أنتِ تعمليها طول الوقت.
آه. بُص في أكلة أنا م باحب اعملها وباعملها كويس، آآ في أكلتين ح خلّينا نقول كده أكلتين، أكلة أكلة فيهم اللي هي المسقعة وأنا ال المسقعة دِيّة باعملها بس بقى إيه باعمل كل الخضار بدل ما أنا بدل ما هُم بيحمّروا كل الخضار في الزيت، أنا باحط كل الخضار في الفُرن.
ماشي قوليهم لي آه. إمم.
آمم فبتبقى كمان صحّية إلى حدٍ ما أكتر.
آه، آه. عشان عشان خايفة من ال عشان خايفة من القليّة برضه صح؟
عشان خايفة من القليّة بالضبط كده فم
أيوه، أيوه أنتِ عندِك مشكلة مع الزيوت كده.
آه ب فباحطّهم في الفُرن بس برضه بتبقى صحّية وبتبقى طعمها حلو، يعني بالذات لمّا الحاجات بتقعُد في الفُرن شوية اللي هي تاخد لسعة الفُرن دي، فبتدّي طعم حلو باحسّها للمسقعة، فدي وجبة من الوجبات المصري ال المصرية اللي أنا باحب اعملها أوي. وجبة التانية دي آآ، آآ اختراع مع إن أنا ما كنتش يعني أنا أصلًا من أنا عند أهلي، ما كنتش باحب السمك، ما كنتش باحب آكله آآ من ساعة لمّا جيت هنا أنا بقيت باك باكل سمك كتير جدًا، يعني مش كتير جدًا بس اللي هو باكله
إمم. آه. امم. آه. إشمعنا إشمعنا إيه اللي اتغيّر يعني؟
مش عارفة حسّيت إن أنا كنت متأثّرة من أختي الكبيرة بصراحة، أختي الكبيرة ما كانتش بتاكل السمك، فأنا من صُغري كنت باشوفها ما بتاكلوش فبط فبطّلت أنا كمان، بعد أمّا مشيت
أيوه، أيوه. فأنتِ آه كبرتِ على كده آه.
بالض بعد ما مشيت دُقت السمك قُلت هي دي مجنونة دي والّا إيه ده السمك طعمة تحفة <laughs> بس ف
أيوه، أيوه، أيوه لقيتِ إن أنتِ متأثّرة إن هي ما بتاكلوش فأنتِ أنا زيّها مش هاكله أنا كمان، فلغاية ما اكتشفتِ بنفسِك بقى.
آه آه يعني أختي الكبيرة بقى واتأثّرت بيها وكده، فآمم آه باحب اعمل آآ باجيب salmon وباعمل له خلطة
آه. أنتِ كده قُلتِ لي أكلتين قُلتِ لي أك أكلتين صح؟ المسقعة ودلوقتي بتحكي لي في السمك، السمك ده بقى الsalmon ده تبعه والّا دي أكلة تالتة؟
آه. آه. السمك.

طبعًا بُصّ هو أنا مش بافضّل يعني م مش قصدي مش بارفض أكل برّه ده بسبب إن أنا مش واثقة فيه، هو آه طبعًا يعني في حاجات ساعات يعني بتظهر اللي هي ما حدش يبدأ يشُكّ في أكل برّه، مش عارفة إيه آمم، بس الأغلبية بتكون أكل برّه كويّس، لكن مشكلتي مع أكل برّه الكميّات والمصاريف.
إمم.
مع إنّه هو يعني آآ، إن هو مصاريفُه بتبقى غالية، لو أنا هاكل برّه كل يوم، فبابتدي أدفع آه بالضبط، آآ، بابتدي أدفع رقم، و وياريت يعني حتّى الوجبة مثلًا بتجيبها بتشبّعك إيه، ساعتين، فأنت محتاج كده كده يا تطبخ، يا تطلب تاني، <laughs> بس ف ف آه، والكميّات برضه يعني في مطاعم بتبقى الكميّات عندها قليّلة جدًا، اللي هو يادوبك فعلًا هتشبع وكمان ساعة ساعة ونُصّ أنت جُعت، يا إمّا كميّاتها كتيرة فباحس إن الأكل ده لازم يقعد، ومش طول الوقت طبعًا لمّا بيقعد بيفضل كويس، ف <tsk> دي برضه نقطة تانية، يعني إنّه الأكل مش ما تضمنوش أوي إن هو يقعد، يعني أنا ما أقدرش أسيبُه.
إيه المشكلة فيهم؟ إمم. مكلفّة آه، تكلفّة كبيرة أوي. آه، آه فهمت. إمم. أيوه، أيوه. أنا فهمتِك يعني أنتِ طَب أنتِ بتحبي أجواء أصلًا الطبخ؟ يعني الطبخ نفْسه بتحبيه لأجواؤه والَّا بتحبي بسبب النتيجة اللي بتحصُلي عليها في الآخر الأكل، والَّا بتحبي إن أنتِ يعني وفرّتِ أكتر، وما جِبتيش أكل من برّه، وكمان أنتِ شايفة الأكل وأنتِ بتعمليه، هل كُلّ الأسباب دول والَّا في سبب أكبر من التاني؟
آه. آآ، لأ طبعًا في أسباب أكبر من التانية، يعني أنا لمّا ب باستمتع لمّا لمّا أشوف النتيجة، باستمتع كده لمّا أشوف طَبَق كده أنا عملتُه من الأوّل للآخر، وطالع حلو ومثلًا عَجَب أي حد تاني، د داقه آآ، شويّة ساعات باتبسط في الطبخ، لمّا مثلًا باعمل حاجات آآ، مالهاش علاقة بالزيت، أنا عندي مشكلة مع الزيت، مع القلي عامةً، <laughs> القلي ده آه أ آه يعني آمم.
إمم. جميل أوي، ماشي إمم، صحيّة، يعني عايزة تاكلي أكل صحّي. والَّا لازم الزيت؟ والَّا أنتِ بتكرهي الزيت نفْسه تقصدي، ما طعمُه والَّا أنتِ عشان صحّي؟ امم.
لا، لا، لأ أنا قصدي علشان علشان عشان أنا القلي عامةً، باحس إن هو صعب <laughs> يعني إن
آه آه يعني مش الموضوع مش صحّي، مش أيوه آه.
لأ، لا لا لأ مش صح، أنت عارف أنا أصلًا وجبتي المفضلة بانيه فأنت متخيّل بانيه يعني قَلْي، <laughs> ف لأ مش مش مش مش فكرة صحّي، هي فكرة إن أنا خايفة من الزيت، يعني أنا كذا كذا مرّة اتلسعت، واتحرقت فيه فبقيت خايفة منّه، ما باعرفش أتعامل معاه، مش عارفة أنا والزيت كارهين بعض.
آه. يعني، آه بالضبط. طيب، إمم. أيوه. والله العظيم، آه أكيد ده بي بيسبب لِك مشاكل في الطبخ عمومًا، إن أنتِ خصوصًا إن أنتِ عايزة تكوني معتادة على الطبخ، وبت بتطبخي بتطبخي على طول، طيّب احكِ لي أكلات مثلًا أنت بتبعدي عنها عشان هي فيها زيت، أكلات معيّنة، قولي لي الأكلة دي الفلانيّة دي بابعد عنها عشان ما عشان فيها زيت وكده.
آه، بجد. إمم. آمم